Exato. E eu faço um panelão.
Todos os todas as proteínas, carboidratos que precisam estão ali, eu eu fico imaginando o cheiro disso, o cheiro que deixa na comida.
Aham. Nossa fica o cheiro, porque já o pimentão e a cebola, quando cozinha já deixa aquele cheiro maravilhoso, né. E aí quando a pessoa já intensifica, porque o pimentão nada mais é a páprica, então quando coloca ainda a páprica, aí a páprica já dá aquele, hum hum, que que é isso!
<chuckles> Dá aquela tostadinha ali junto. <laughs>
E olha que eu te digo que eu geralmente, eu tenho muita mania de cozinhar e abrir alguma janela ou porta aqui em casa, né, porque a gente tem a cozinha e a sala junto, para sair um pouco do cheiro, porque senão eu fico a noite toda, o dia todo com aquele cheiro de comida trancado. E aí, meus vizinhos de vez em quando, me mandam mensagem, porque a gente mora em vilas individuais, né, eles passam aqui na frente, e sentem o cheiro lá fora.
Aham, para sair. Aham. É comida.
Aí falam: "Nossa Luana, que que tu está cozinhando?" <chuckles> Ai eu falo: "Nada, fiz um arroz, quer? Manda um do teus filho para vim buscar que esse aqui eu faço a mais". Porque, geralmente, o cheiro é muito bom.
<laughs> Ah. E você d e você geralmente, assim, faz a mais mesmo, porque já sabe que alguém vai pedir, que alguém vai querer, e já faz ali a marmitinha?
Uhum. Então eu faço a mais, não pensando que alguém vai pedir, mas pensando que eu sei que meu minhas filhas e meu marido repetem, e aí também pensando na praticidade que daqui a 1 semana ou 2 eu vou tirar ele do congelador, e vou fingir que fiz de novo.
Uhum. Hum. <laughs> E você costuma então, tipo, você quando s né, faz a mais, tem as sobras desse arroz, você congela, né, guarda no potinho, congela, tira pra daqui uma semana, mas você, eh, reformula ele? Você costuma refazer ele, ou é só esquentou, acabou?
Entendeu? Sim. Aham. Isso. Uhum. Esse no caso eu adiciono talvez ah, eu esqueci de falar que eu coloco um pouco de molho de tomate, eu gosto do molho de tomate nele que dá o eh, muda um pouquinho a cozinha e dá um caldinho, então quando eu requento, eu faço uma outra base de cebola, e nesse caso só cebola mesmo, cebolinha cebola na manteiga, um pouquinho de molho de tomate, "shake, shake", balança, balança, e faço ele requentar. Bem pouco líquido, porque o grão já está cozido, né. Então a gente não quer, eh, não quer fazer ele virar papa, a minha função ali é de refazer o fundinho.
Uhum, para dar uma corzinha também. Sim, se não, perde o ponto.